Ừ, ừ, ừ, ừ, ừ. Hiểu, hiểu,
Ừm. Đó, thì giống như, kiểu, sao ta? Ừm.
Thì nói chung là mình nghĩ là những cái, ơ, năng lượng tiêu cực thì nó có thể đến từ nhiều phía nhưng mà ca cũng có nhiều cách để xả ra ha, nhưng mà xả bằng, à, bằng phim kinh dị thì mình nghe cũng, ơ, cũng là hay đó. Nói chung là mình cũng ít nghe cái người xả xả stress bằng phim kinh dị, nhưng mà nói chung là mình mình được, à, biết thêm một cái kiến thức mới rồi. Ờ, cảm ơn các bạn nha. <chuckles> Ừ. Ừm.
Ừm, đúng rồi. Ừm, đúng rồi, chính xác. <chuckles> Đúng rồi, cũng hơi lạ, đúng hông? Ừm. Ờ, ừm, đấy. Thực ra thì hông nha, mình nghĩ cái này là tùy người mới thử được nha, chứ nhiều khi á, bạn lại hông có, sao ta, bạn không có phù hợp với phim kinh dị mà bạn coi để xả stress, ai dè bạn lại stress hơn, đúng hông?
Ừ. Ừ. Ừ, ừ, ừ, đúng rồi. Thật ra phim kinh dị có cái sự giật gân, sự căng thẳng trong đó, đúng hông? Mấy cái cái hù dọa, rồi mấy cái tình huống mà đi vào phòng đ tối hù này nọ đó, nói chung nó căng thẳng thấy mồ luôn, mà bạn giải tr giải trí được đó thì cũng hay rồi. Mà bạn biết hông, mình á là từ hồi nhỏ mình ờ.
Ừm. Đúng rồi, chính xác, chính xác. Ừm, ừm, nó đó. Ừm. Ồ, trời ơi, còn thực ra mình nghĩ là mỗi người có một sở thích á, tại vì mình mà chơi game mình gà lắm bạn ơi. Trời ơi, bạn biết bạn biết cái trò game mà đua xe gà hông? Đua xe gà mà mình chơi mà chơi mười mấy năm á, bạn biết hông?
Ừ. <laughs> Vậy hả? Ừ. Ừ, ừ, biết, biết, biết, hồi hồi nhỏ mình có thấy game đó mặc dù hông có chơi, ừ. Ừ.
Trời ơi, cái đó là cái trò rất dễ mà mình chơi còn thua, mình chơi còn gà nữa, thì bạn biết là mình thực ra mình hổng, ơ, thấy mấy bạn gái mà chơi game giỏi nó ngầu lắm chứ bộ, nhưng mà tài ra mình hông có được, mình hổng biết chơi! Xong rồi, kiểu, thực ra mình cũng cố gắng nha nhưng mà hổng được cho nên thôi, OK, mình quay về với những cái sở thích của mình, đấy. Ừm.
Ừ. Ừ, hiểu, hiểu, hiểu. Ờ. Ừ, đúng, đúng. Ừ, ờ, ờ. <laughs> Ừ. Ừm, Ừ, đồng ý, đồng ý, nói chung là, ừm, cái nào mà mình cảm thấy vui là được, đúng hông? Đâu nhất thiết phải phải, ơ, ngầu ngầu giống người ta đâu. <laughs> Ừ, đoan, ừm.
Ừm, đúng rồi, hợp lý. Ừm, thật ra nha, ờ, mình hổng biết bạn như thế nào, chứ mình thấy là khi mà tụi mình tìm ra được sở thích mà phù hợp với mình á, nó hông có thể là theo, ưm, xu hướng này kia mà nó là thực sự dành cho mình á. Mình thấy cuộc sống của mình nó nhẹ nhàng hơn, tại vì cứ có thời gian rảnh là mình thực hiện cái sở thích đó, thì, giống như là, mình đang dành thời gian cho bản thân, kiểu vậy á.
Ờ. Ừ, ừ, ừ, ừ. Ừ, hiểu. Ừ. À, à, à, à.

Ờ, ờ, ờ, ờ, ừ.
Đó.
Đâm ra là cũng không có còn coi phim nữa như hồi nhỏ nữa, đúng hông? Ừ.
Ừm. Ừm, đúng rồi, chính xác. Ồ, thế thì mình cũng tò mò nha, là có cái giai đoạn nào mà bạn đã thử nhiều cái sở thích nhưng bạn thấy hổng có hợp cái nào hông?
Đồng ý, đồng ý, thì à. À, có chứ, có, chẳng hạn như là mình hồi đó mình hay đi đá bóng thật ra là mình rất là thích xem, mình thích, ơ, Cristiano Ronaldo đó, bạn biết hông? <laughs> Anh Bảy nhà mình đấy. <laughs>
Ừm. Ừm. Ờ, xem. Đúng rồi, đúng, mình biết, mình biết, MU, Chelsea rồi này kia, đúng hông?
Đỡ ha. Ờ, nói chung là nhiều lắm, mình rất mình b bây giờ mình vẫn coi đá banh, ờ, hàng hàng tuần mà, đấy. Nhưng mà bị cái là mình đá rất là dở, đó, mặc dù mình rất là thích nha, nhưng mà mình đá không được. Đó, có lẽ là có thể là do mình không có năng khiếu, hay là không có từ nhỏ mình hông có luyện tập nên là mình không đá được, đấy.
Ừm, ừm. Ồ. Ừm. Tức là bạn biết sao hông? Tức là Ừm, bạn có đầu óc phân tích, nhưng mà cái cơ thể của bạn, cái sức khỏe của bạn nó hổng có cho phép, nó là vậy đó.
À. Ừ. Ừ, đúng rồi, kiểu kiểu vậy, chân mình nó không có được dẻo á, nên là nó cứ cứ cứ ngô nghê làm sao á, nó kỳ lắm. <laughs> Dạng như là, mình đi đá bóng rồi mình đá với người ta thì người ta, giống như là, người lớn đá bóng, còn mình như con nít vậy, <laughs> kiểu như vậy.
Ừm. Ừ, ừ. Ừm, ô kê, mình hiểu được cái này. Trời, <chuckles> thôi, coi đi cho nó lành, tại vì thực ra bạn biết nha, cái đá bóng á, nó nếu mà bạn cố quá bạn có thể bị chấn thương lúc mà chơi á. Đó, cho nên là dừng lại ở cái việc xem thôi là được rồi, ha!
Đúng rồi, ừ. Ừ. Đúng, đúng, đúng, đúng, đúng, dễ bị chấn thương lắm.